Et ça leur a pas plu. Il fallait que j'ai mon propre studio, heu, vidéo, que je fasse ma propre vidéo et encore, je suis même pas sûr que derrière, ils m'auraient pas, heu, ils m'auraient pas bloqué.
Mmh mh, mmh mh. D'accord, donc heu, quelque part, c'est assez difficile, quoi? Il faut, heu, c'est c'est un v c'est un ou c'est un outil mais ouais.
Tu sais que ouais. Bah, c'est particulier et puis c'est aussi un coup de bol. Parce qu'il faut en gros, heu, comment comment ça fonctionne au niveau des vidéos? C'est, genre, tu publies une vidéo et heu, si admettons, bah, elle tombe sur les bonnes personnes et que les gens, ils s'engagent à regarder ta vidéo, elle va être mise de plus en ça fait un effet boule de neige, elle va être mise de plus en plus en avant mais si tu tombes sur les mauvaises personnes ou pas la bonne heure ou ceci ou cela, eh ben, ta vid il y a il y a aujourd'hui malheureusement sur YouTube, tu as des gens qui sont géniaux
Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. C'est ça, ouais, ouais, ouais.
et qui vont pas être mis en avant parce qu'ils étaient pas là, à la bonne époque, en fait, tu vois?
Ouais, ouais. Bah, You YouTube, c'est l'une des YouTube et X, c'est les 2 que j'ai gardé, en fait, le reste, je les ai enlevés, heu et WhatsApp pour communiquer, donc avec la famille et les amis mais heu, mais mais le reste, en fait, j'ai enlevé. J'ai enlevé Facebook, j'ai enlevé, heu, TikTok, heu, je je Instagram, heu, parce que sinon, je je pa heu, je passais ma journée dessus, tu vois? Ça ça de ça devenait assez, heu <blows air> ouais. En fait, il faut être très discipliné, donc on a tous les moyens de communication assez incroyables aujourd'hui mais si on est pas discipliné, on va facilement se laisser aller, heu
D'accord. Ouais. Ah, bah, non. Ouais, ouais, non mais je suis d'accord avec toi, hein, tu perds, heu, facilement 2-3 heures dessus, hein. C'est une catastrophe. Mmh mh. Se laisser piéger
Ouais, ouais. Ouais.
sur notre temps de cerveau, heu, qui est une, heu, qui est une richesse, hein, pour les entreprises.
C'est ça. Oui, alors j'essaie de faire un petit peu la démarche in inverse. C'est-à-dire de garder vraiment ce ce qu'est-ce que je peux utiliser réellement et qu'est-ce qui va être utile pour, heu, bah, pour mon business et puis pour, heu, pour ma vie, en fait, aussi, hein, ma vie privée et heu
Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis. J'ai fait la chasse, heu
mais c'est c'est c'est c'est pas délic c'est c'est délicat, ouais, c'est c'est mmh.
Ouais. J'ai fait la chasse aux abonnements, moi, sur, heu, assez régulièrement sur ma liste YouTube, j'ai mis que des trucs, heu, intéressants pour le business mais au final, heu, je les <chuckles> je les regarde pas. <chuckles> C'est c'est plus distrayant. Ouais.
Je su Oui. C'est ça. C'est c'est un peu ça aussi. J'avais mis, heu, j'avais fait ça aussi et puis un coup, je me rends compte que, bah, non, heu c'est c'est c'est elles sont pas très utiles maintenant, en fait, il faut rechanger, il faut, heu, retravailler dessus, ouais.

Comment la technologie a-t-elle changé ta façon de communiquer?
Alors pour ma part, en fait, la technologie, elle a vraiment, heu, tout changé dans ma vie parce que je j'ai beaucoup voyagé, en fait et heu, avant, tu vois, il fallait écrire une lettre alors je je suis né dans une autre époque, hein. <chuckles>
Ouais. Ouais, bah, à mon à mon avis, on doit être dans la même époque, je pense. Ouais.
Ouais, donc, heu, quand je partais en colonie de vacances, fallait écrire des lettres à toute la famille, heu et cetera, les cartes postales et au et aujourd'hui, heu, on peut communiquer très facilement de n'importe où, heu, grâce à internet, hein
Mmh mh. Il y avait il y avait un téléphone fixe. <chuckles> Ouais.
et heu c'est super, en fait, j'adore, heu, ce ce cette nouvelle façon qu'on a de communiquer et toi?
<chuckles> Tu as c tu as connu les téléphones fixes alors j'imagine?
Tout à fait. Il fallait tourner à 6 chiffres, hein, les numéros de téléphone.
<chuckles> Ah oui, les cadrans pl ah, le pire, c'est les cadrans, si tu te goures sur un trou, tu redéma tu dois tout recommencer, tu dois décrocher, raccrocher et hem, ouais et du coup, heu, ouais, tu as connu aussi, heu, bah, le fait de
Qui tournaient. Ouais ouais. Fallait recommencer, ouais. C'est ça. Les cabines téléphoniques?
Ouais, les cabines téléphoniques, les cartes mais aussi, heu, le fait que quand tu allais voir des amis, tu savais jamais s'ils allaient être dispo ou pas, quoi.
Ouais mais j'ai l'impression que c'était plus facile avant quand même. Je sais pas pourquoi, tu vois, il y avait un en fait, on se donnait un rendez-vous pour la semaine prochaine. Je sais pas si tu as vécu ça, mais heu, on se disait, ben, tiens, heu, on se voit jeudi prochain, heu, avant le basket, par exemple, à à 05:30, voilà.
Ah. Alors moi alors ça dépend, mais heu, dans mon ça ça dépend, en fait, heu, si tes amis sont loin ou pas mais moi, c'est vrai que j'habitais, tu vois, dans une, heu, dans une cité et heu, du coup, heu, bah, je faisais le tour des amis. Je tapais heu, alors ça m'arrivait à partir d'un certain âge d'appeler
D'accord.